なんか、周りも、なんか、エルメス、シャネルが普通だったので。うん。
すごい、そんななかなかええ。
なんですよ。そうなんですよ。
凄いですね、皆さん。 自分で買ったんですよね？<chuckles>
そう、わからないんですよね、そこが、うん。
<chuckles> 親御さんに買っていただいた？どっちなんでしょうね。
うーん。 いや、分かんないんですよ。なんか、彼氏に買ってもらったりとかしてる子もいたし、まあ、パパいたのかなみたいな、そんな 人もいますし。
ああ、あ、はい。 ええ。 うーん。
うん、で、なんか、そんな時代の流れか知らないんですけど、なんか、全然そんな買える余裕がないので
あら。 うん。 はい。 うん。